Ừm, đối với nhà mình á thì truyền thống ẩm thực kìa cũng có kha khá á bạn, tức là truyền thống ẩm thực, ơ, ẩm thực ở đây là nói chung là việc ăn uống đúng rồi, nhà sành ăn. Thì cuối tuần ấy, cuối tuần thì nhà mình là một là nấu lẩu, hai là mua đồ ăn hải sản nướng, đấy, ừm, đấy,. Thì, ờ, thật ra hải sản thì cũng hổng phải là loại sang xịn mịn gì đâu, mà, kiểu như là, nhà mình thì em trai mình có bạn nó cũng có bán cái hải sản ở ngoài chợ thì cũng có mối quen, cho nên là đúng rồi, có thể mua được giá tốt, cho nên là cuối tuần là, kiểu, tại vì trong tuần thì, ờ, mọi người á ba cũng có ba mẹ mình ở nhà thôi, mình với em trai mình thì, kiểu, cũng hay đi làm về muộn rồi cũng đâu có ăn uống gì cùng nhau đâu. Đấy, nên là cuối tuần mới là b cả 4 người tụ tập lại rồi, ờ, ờm, thứ nhất á, có hôm thì, à, sẽ đi chợ, dậy sớm, sáng thứ Bảy đi chợ để mà mua đồ về nấu lẩu nấu nướng. Còn nếu mà không nấu lẩu á thì sẽ em mình nó sẽ dặn, ờ, bạn của nó là buổi sáng có đồ biển á, hải sản tươi ấy, ngoài chợ thì em mình sẽ ra ngoài đó và mua mua đem về mua đem về nồi rồi chuẩn bị các thứ để là nướng. Nướng thì, à, nướng có hôm nó nướng là nướng phô mai, nướng mỡ hành gì đó, mấy loại hải sản ốc đồ đó, ừ, kiểu vậy á bạn. Ừm. <laughs>
Ừm. Cả nhà sành ăn ha. Ừm. Trời ơi, ăn ngon dữ! Ừ. À, là có mối quen rồi. Ừm. Ờ. Ừm. À. Ừm, à. cho hả? Ờ. Ừm. Trời ơi hấp dẫn quá! Giờ này thực sự là nghĩ đến là đói thực sự luôn ấy. Vậy thì, ờ, khi mà, gọi là, cái gia đình ấy, có cái truyền thống ăn uống như vậy đi ha, thì có bao giờ nhá, bạn cảm thấy là, ừ, những cái món đó, những cái truyền thống như vậy đi, ừm, nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức rồi, giả sử sau này bạn có đi xa nhà đi ha, tự nhiên cuối tuần cũng tự nhiên cảm cảm thấy rất là nhớ cái bữa ăn đấy không?
Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ờ, nhớ lắm bạn, tại vì hiện tại là mình hổng có sống với ba mẹ mình với em trai mình nữa, đấy, không có sống sống chung nhà nữa, cho nên là, ờ, cuối tuần ấy, cuối tuần nhà mình thì cũng hay, ơ, làm đồ ăn đồ uống, tại vì em trai mình thì cũng đã lập gia đình, cũng lấy vợ rồi. Đấy, thì, ờ, cũng có, ơ, cũng có làm đúng rồi, vẫn làm đồ ăn rồi vẫn, ơ, nấu nướng đồ, kiểu như là, cuối tuần sẽ ăn ngon, ăn ăn ăn ăn xịn xú ăn xịn một xíu. Đấy thì cũng mỗi lần ăn thì cũng có gọi video call để khoe mình này kia, mà trong khi đó đâu có biết là mình đang thèm, đang đang thèm nhỏ dãi chỗ cái món đó đâu. Tại vì, ừm, thì đó hành hạ nhau mà không không biết hay sao vẫn cố tình gọi điện. <laughs> Trời ơi mà đây mình cũng rất là thèm nhưng mà tại vì cái cái nơi mà mình đang đang ở thì nó không có hải sản tươi được giống như ở Việt Nam, đấy. Cho nên là cái việc mà ăn hải sản tươi gì đó đối với mình khá là khó, và cái việc mua đồ nấu lẩu và nấu những cái món châu Á thì nó càng khó hơn, tại vì đồ thì nó khá là đắt đỏ. Nên là đa số là cũng nếu mà muốn ăn giống như thời ở Việt Nam thì nó khó khăn khó khăn ấy, nên là mình mình cũng không có nhiều dịp để mà ăn như ừ.
Ờ. Ừm. À. Ồ. Vẫn duy trì cái truyền thống đó. Ừm. À, trời ơi, nhớ ha! <laughs> <laughs> Đúng là hành hạ nhau ghê. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, công nhận nha. Trời, đã thế còn phải gọi video để khoe nữa chứ.

Ờ, thì cũng có bạn, nhưng mà nhà mình thì cũng không đặt nặng cái việc lỡ hẹn đó. Ví dụ như tuần này lỡ thì tuần sau làm tiếp vậy thôi, chứ hông phải là chứ không phải là một cái việc gì đó quá to tát hoặc là cảm thấy áp lực vì tuần này hổng tổ chức được, rồi, hả, a, cứ canh cánh trong lòng, rồi đắn đo, hông có việc đó. Tại vì nó chỉ là một cái, a, cái buổi ăn uống họp mặt gia đình thôi, thì tuần này hổng được thì tuần sau. Tại vì mọi người vẫn sống chung, chung gia đình mà, chứ đâu phải là xa gia đình mỗi người mỗi nơi hay là đã phải, ơ, tập trung lại chi, nó nó nó nó không có thành cái áp lực gì cả, kiểu vậy á. Ừm.
Ừm. À, ngán luôn. Ừm. À. À, đúng rồi. Đầy dịp nhỉ? À. Ờ, vậy thì, à, ờ, cho dù là bây giờ đấy, theo thời gian thì tất nhiên là mọi thứ cũng thay đổi này, em trai bạn thì lập gia đình rồi này, có những người cháu hoặc là như thế nào đó, ờ, còn bạn thì sống xa gia đình. Vậy thì cái truyền thống này, bạn cảm thấy là theo thời gian thì nó có thay đổi nhiều hay không? Chẳng hạn như là, ừ, mất đi một người, ờ, cũng tham gia vào nấu nướng là bạn đi ha, nhưng mà lại có thêm, ơ, à, em dâu của bạn, rồi là có thêm cháu nữa. Đấy, có nhiều cái thay đổi như vậy thì, à, bạn cảm thấy là cái bữa ăn nhá, mỗi khi mà nhận xét thông qua video đi ha, nó còn vui vẻ cũng như là nó còn rôm rả như cái lúc đó không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. À, nó cũng vui vẻ và rôm rả lắm bạn, tại vì bây giờ nhà có con nít mà. Chẳng qua là mọi người sẽ ăn uống hổng có ăn cay như hồi xưa thôi, tại vì có con nít cho nó ăn kèm thì hổng có thể nào mà chế biến làm mấy cái đó mà cay quá được. Đấy, nhưng mà không khí thì mình nghĩ là nó rôm rả hơn lúc còn mình luôn ấy, tại vì có con nít á, thì lúc nào nó cũng nhéo nhéo cả, nó ồn ấy, đúng rồi, nó ồn ào hơn ấy. Nên là mình cảm nhận là cái không khí chắc nó cũng vui vẻ và ồn ào hơn trước đây luôn á, chứ hổng phải là, ờ, cô cô quạnh như, ơ, khi mà hổng có mình đâu bạn, kiểu vậy á. Ừm. Ừm.
Ừm. À, điều chỉnh lại. Ừm. Ờ. Đúng rồi, ồn ào hơn rồi. <laughs> Ừm. À. Nói chung là vui hơn rồi. Vậy thì về những cái nguyên liệu hay là món ăn đi ha, nó có thay đổi gì không? Và cái, gọi là, cái mối ruột của của nhà bạn ấy, ờ, nó sư thự thực sự là vẫn nó tồn tại bền bỉ đến bây giờ sao?
Ừm. Ừm. Thì vẫn bán tới v tới giờ mà bạn. Tức là tức là cái cửa hàng bán, a, bán hải sản, bán, a, hải sản tươi ấy, đấy, thì, ờ, thì nó nói chung là vẫn vẫn OK, tới giờ trộm vía là vẫn vẫn kinh doanh tốt. Ừ, thì đấy, ừ, ừ, thì cũng may. Với lại, kiểu, ơ, sao ta, thì, ờ, nhà mình thì, kiểu, ơ, truyền thống á là thích ăn lẩu với lại ăn, ơ, hải sản nướng, cho nên là những cái những cái đó là chưa bao giờ mà nhà mình cảm thấy là phải thay đổi cả, tại vì thực tế là ăn mấy cái món đó chưa bao giờ cảm thấy ngán á. Ừ, đúng rồi, bản thân bạn là, ừm, thí dụ như bây giờ ăn những cái món đó thì đương nhiên là mình thỉnh thoảng tuần, 2 tuần mình ăn thì đương nhiên mình không bao giờ ngán mà mình cảm thấy nó rất là ngon. Và thậm chí có một số người là cảm thấy mê đắm tới nỗi mà có thể là ăn thay cơm luôn cũng được, kiểu vậy á.
Ờ, đắt khách ha. Cũng xôm đấy. <laughs> Đúng rồi, cũng là may nha. Ừm. Không biết chán luôn. Ừ. Đúng rồi. À. Trời đất, nhưng mà phải có điều kiện ha, chứ hôm nào ăn thì tất nhiên là ai cũng thích rồi, đúng không?